آآ، أنا بجد كلامِك ده شجّعني بصراحة كنت يعني م محتاج التشجيعة دي، إن أنا أبدأ لإن أنا بُصّي يعني كنت عاوز أقول لِك إن أنا برضه كنت عَمّال أفكّر إن أنا مش عايز أغلَط نَفْسي الغلطة تاني، بس كان جوّايا حتة كده اللي هو مُتردِّدة اللي هو آآ، ع عارفة اللي هو زي آآ، مُحبِّطات كده اللي هو تقعُد تقول لي طَب أنت ل آآ، ز زمان ي أقعُد أفكّر في الظروف، الظروف اللي أنا قُلتها لِك دي الأسباب دي كلّها اللي هو زمان كان عندي آآ، وقت فراغ اللي هو كان هين آآ، هينفع أرُوح مثلًا الجامعة أحضر مُحاضرات ينفع أذاكر، ينفع أمتحِن، دلوقتي الموضوع بقى صعب شوية، فأقعُد أقول لنَفْسي لأ، ب خلاص آآ، أنت به طَب أنت دوّر دلوقتي على شُغل تاني أ هق يع عشان تلاقي وقت إنّك تذاكر والموضوع يبقى صعب، بس بصراحة أنتِ كلامِك كمان شجّعني أكتر يعني أنا آآ، يعني أنا كنت ي آآ، مست يعني حاط يعني ناوي إن أنا يعني أبدأ بس يعني كويس إن أنتِ شجّعتيني أوي ف وكمان حاسس إن أنا ارتحت أوي لمّا اتكلّمت معاكِ وفضفضت كده، حاسس إن أنا كنت مخنوق أوي بصراحة، فحابب أشكرِك بصراحة يعني شكرًا جدًا ليكِ.
آه. ب العفو على إيه بس لا شُكر على واجِب، وبجد أتمنّى لك كُلّ التوفيق.